अ, नहीं देखिए मैं अ, अगर मेरे यहाँ की है तो मैं तो जिम अ, जलेबी ही उठाऊँगा, हालाँकि हमारे यहाँ एक शॉप है, वहाँ की इमरती भी बड़ी फेमस है। और अक्सर मैं जब जाता हूँ तो वहाँ की इमरती भी मैं खा लेता हूँ और देखिए अ, ब देखा जाए तो दोनों का प्रोसेस बनाने का सेम है, लेकिन सामग्री बिल्कुल ही अलग है, जलेबी जहाँ देखिए मैदे से बनाई जाती है, मैदे को पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा एक गोल सा बनाया जाता है, थिक गोल बनाया जाता है, उससे बनाई जाती है और जो इमरती जो बनाई जाती है वो उड़द दाल की बनाई जाती है, ज़्यादातर जगहों पे, उड़द दाल को पीस के वो बनाई जाती है। तो बिल्कुल देखिए अलग-अलग 2 सामग्रियाँ हाँ, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है बस ये होता है कि शेप में आप कह सकते हैं शेप में भी डिफरेंस होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं मुझको लगता है कि और इमरती भी मैंने अ, ब कई जगह अलग-अलग खाई है एक जग जगह पड़ती है जौनपुर, और जौनपुर में बड़ी सॉफ्ट सी इमरती मिलती है, मतलब ज अ, अमून क्या होता है कि इमरती बहुत क्रिस्पी करारी होती है, जलेबी की तरह ही, लेकिन जौनपुर में जो मिलती है वो बड़ी अ, लुंज-पुंज अवस्था में मिलती है, इतनी ढीली होती है, कि आप उसको ऊँगली से उठाएँगे तो वो टूट के गिर जाती है आधी, तो इ अ, इमरती भी मैंने कई प्रकार की खाई है। और बड़ी पसंद है मुझको भी और मुझे लगता है कि रीज़नल मिठाइयों की बात ही कुछ और होती है आप तुलना उसकी नहीं कर सकते जो वेस्टर्न के जो डेज़र्ट आते हैं, उनसे कोई तुलना ही नहीं है, इंडियन मिठाइयाँ, अपने आप में कमाल की है। जी।
जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुनना नहीं है।